Anladım, bayağı fedakârlık yapmışsın aslına baktığımızda. Yani bunda da herhangi bir tereddütün olmadan çünkü yardımcı olmaya çalışmışsın anladığım kadarıyla çok, eee, tatlı, sempatik bir yerden yanaşmış sana. Eee, bundan sonraki olaylar nasıl gerçekleşti?
Evet. Şimdi birkaç tane, e eee, diyeyim, işte, 5 tane ev bulduk Bu arada, eee, benim oturduğum yerde, eee, kiralık ev yok. Yani o kadar az ki herkes ev sahibi olup gelip yerleşiyor buraya. Eee, şey, eee, bulduğumuzla yetineceğiz gibi bir durum. Neyse ki çok, eee, iyi insanlar. Yani, işte, ş eee, hani, gü hiç lükste şeyde değiller, eee, ya da, işte, şımarık insanlar değiller. Niye bu yok, bu niye şu yok diye bahane bulmuyorlar hiçbir şeye. Çocukların eğitimi için gelecekler zaten. Hani, biz bir gidelim de sonra beğenmezsek tekrar değiştiririz kafasındalar. Yani beni de yormadılar aslında o konuda. Çok takdir ettim kendilerini.
Anladım. Bu zor bir durum. Hı hı. Hı hı.